बिल्कुल आपने ये सही कहा क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमारे, जो परिवार वाले हैं वह उनका भी उम्र होती जा रही है और उनको भी हर चीज़ों की दिक़्क़त आने लगी है। जैसे चलने में भी उनको याददाश्त भी उनकी थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है। तो हमें उन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम हर चीज़ का उनका भी ध्यान रखें और अपना भी उनका अच्छा एक संबंध बना के रखें उनके साथ। यह मैं कहूँगा कि एक बहुत अधिक आवश्यकता है इस चीज़ की, कि बच्चे इन चीज़ों को समझें। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना प्यार जताने के लिए क्या करते हैं अपने परिवार में?
जी। हाँ। हाँ जी। बिल्कुल। जी हाँ। हाँ। उ, जी हाँ। बिल्कुल। हाँ।